Eh, è stato lì il dettaglio che il tranello era proprio celato in questo dettaglio, perché io ovviamente, ehm, mi propongo, mi richiamano, mi dicono: "Assolutamente vieni", mi dicono anche una zona molto bella di Roma, io entro in questo studio, ce n'aveva la porta a vetro in condominio. Aveva una porta a vetro che, ehm, sì, che automatica, che mettevi il codice e si apriva da sola, no? Ed era uno studio con tantissime sale. Ci saranno state, non lo so, 12 sale mi sembra, 10 o 12 sale. E insomma, io mi siedo tutto euforico, capito, avevo ancora la cartella della scuola sulle spalle, praticamente. Mi siedo eufor e veramente mi sembrava non so se hai mai visto quella pubblicità di quel ragazzo che dice: "Sono veramente euforico". Ero io. Ero io. E loro mi mi dicono: "Guarda, benvenuto, insomma, noi qua facciamo ehm, facciamo stiamo stiamo alla ricerca di un fonico, questa sarebbe la paga, questo sarebbe quello, quell'altro". Io, firmo gli dico: "Sì, assolutamente, non vedo l'ora di cominciare". E loro mi dicono: "Però la il fonico che ci serve non è un fonico, ehm, musicale, eh, no, è un fonico che ci serve ci serve un fonico per fare le pubblicità".
<laughs> Mh. Sì. Okay. No, no. Okay. Sì. Sì. Oh wow. Complimenti. <laughs> Felicissimo. Sì, sì, sì, sì. Oh. Ah, ops. <chuckles> Normale. No! Oh mamma mia, io li ho visti lavorare, quindi so so in cosa consiste quel lavoro. È è pesantissimo.
E io Okay, sente. E io gli dico